O noktada belki bir yardım talebi olabilir ya da eee bir araştırma yapabilir, nasıl değiştirebileceğine dair. Ama eğer gerçekten bedeninde mutluysa, eee, ve insanların ona bu şekilde yaklaşımları onu mutsuz ediyorsa belki de bir
S
eee, yani
Ama sence bu işin temelinde ne var ki? Yani, bu sosyal medya yüzünden patladı değil mi bu? Yani ben 40 yaşındayım. Nedense son bir 15 seneden beri, böyle, bir trend başladı. Sürekli fitness, işte, spor resimleri, eee, insanların vücutlarını değiştirmesi. Ben sosyal medya yüzünden olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Yani, bu beklenti çok sosyal medya yüzünden değişti bence.
Şey yapmasa daha iyi olabilir. Hıı. Hı hı. Ke kesinlikle katılıyorum. Yo, ona kesinlikle katılıyorum. Sosyal medya zaten ekran sürelerinin gittikçe artması, insanların ekranlara bağımlı olması, sosyal medya kullanımı insanların gerçeklik algısını da değiştirdi ve gerçeklik vücut beklentisini de ge değiştirdi. İnsanlar Instagram'da gördükleri o ışıklı, pump'lı fotoğrafları gerçek hayatta insanların o şekilde olduğunu sanıyor ve bunu, hani, eee, kimyasallardan bahsetmiyorum bile. O insanların kullandığı kimyasallar
Kesinlikle ben de katılıyorum. Tabii ki birçoğu da Photoshop'lu, gerçek olmayan şeyler. Dı ta Ya
Evet, Photoshop. E, gençlerimiz ne yapıyor? Kendileriyle kıyaslıyor ve ister istemez üzülüyorlar.
Ya, aralarında da bu gençlerin, böyle, bir challange başladı. Hani, benim vücudum daha iyi, yok "six pack var karnımda, karın kaslarım var." Yani, eee, gidişat bilmiyorum, eee, bu trend çok değişik. Ben de nasıl motiz motive edeceğimi şaşırdım. Ne diyeceğimi şaşırdım. Çünkü hani, "Bakma onlara sorun değil." falan filan desem, eee, bugün sosyal medya kullanmayan kimse yok ki. Sonuçta sadece sosyal medya değil, bir s deniz kenarına veyahut da bir havuza gittikleri zaman da üstlerini çıkarttıkları zaman veyahut da ne bileyim "Bacakların çok ince." gibi çok sert eleştiriler gelebiliyor insanlara. Bence çok yanlış. Nasıl bir motivasyon yapmak lazım bilmiyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, çok zor. Hı hı. Kesinlikle yanlış.